Ну и вот, соответственно, когда ты, у тебя есть основная работа, сделать как-то быстро и, так скажем, м, эффектно и красиво, это достаточно сложно. Вот.
То есть, это же ещё надо как-то, вот усидчиво, э, усидчиво сидеть это делать. То есть, там какие-то тонкие, я так понимаю, работы, раз ты говоришь, вот это, пластику ты делаешь. Это значит так надо прям погрузиться, да, и чтобы тебя никто не одёргивал. А вот как ты думаешь, всё-таки, а как вот отличить всё-таки это хобби, или это вот прям какая-то ещё одна задача в твоём списке дел? Всё-таки.
М, да, да-да. Мгм. Ко О! Там вообще очень много тонкефер. Мгм. М-да. Да да. Не не, я вот, э Да, это хобби, которое приносит мне какой-то доход, да, оно не супер большой, но он приносит, я не спорю. Но, я всё равно его считаю хобби, я потому что когда я начинаю делать кукол, я нахожусь в своём пространстве, в своём мирке, где нет доступа другим. <chuckles>
Ой, звучит очень здорово.
Да, я люблю это хобби. Я прям ваще, я растворяюсь и прям жду иногда, когда завершается, там, скажем: уложить ребёнка, всех накормить, подмы помыться и так далее, и засесть за своё дело. Я прям это иногда жду, прям очень сильно.
Ой, слушай, как интересно. Это получается, ты так это, а, уходишь из своего мирка, да, а, то есть из своего мира в какой-то маленький свой мирок с хобби. Всё, звучит очень интересно. А как вот тогда ты находишь вот это вот время? А, как ты вот, э, анализируешь свой день? Или как-то вот ты ставишь расписание, что ты будешь какой-то день этим заниматься? Как вот это происходит?
Ага. Да-да-да. Да. Конечно. Ага. Мгм. Ну вот, а, м, так как мы родители, да, с моим супругом, мы живем там в другой стране, у нас нет, там, знаешь, нянечек там и так далее, и там. Вот Да да да, и вот, и мы вот есть друг у друга. И то есть мы всег мы говорим, что вот у каждого человека должно быть свое хобби. Это может быть спорт, всё что угодно. И вот мы разделили на каждый взял по 2 дня в неделю. У мужа это понедельник, среда, у меня это вторник, четверг. И вечер, а, всё, что связано рутина с а, по уп подготовить ребенку поесть, ну, там, разогреть, понятно. Я готовлю, просто разогреть, с ним поиграть, ам, так скажем, а, уложить им подм ну, помыть его и уложить его спать. Ну, вот эти вот базовые, так скажем, потребности ребенка. Один родитель закрывает, пока другой занимается своим хобби. У меня муж ходит на скалолазание, у него вот такое хобби. Вот.
Понимаю, как никто. Мгм. Мгм. Ага. Мгм мгм. Ой, слушай, как, э, какой интересный подход у вас, кстати, очень, что вы так договорились.
Да. А. Да, а, моё хобби, я вот занимаюсь куклами. И вот, и мой ребёнок знает, что если мама закрылась в комнате, туда никто не заходит.